Oye, platícame, ¿cómo te organizas para comer más sano sin complicarte?
Pues mira, la verdad es que sí tengo una vida muy complicada efectivamente, sobre todo entre semana. Tengo mu mil y una actividades entre las mías propias, las de mi esposo y las de mi hijo, siempre estamos corriendo. Entonces, la verdad es que sí me gusta tener como una gran organización en mi en mi cocina, para poder comer sano, para no perder mucho tiempo cocinando y para no acabar pidiendo la típica pizza cuando ya sabes que es hora de comer y no ti y no tuviste tiempo de cocinar, ¿no? Entonces, a mí me funcionan algunas estrategias que que igual ahorita te comparto, en las que, pues, yo siempre tengo todo listo al empezar la semana para poder comer sano y en casa.
<chuckles> Okey. <chuckles> Claro. Guau, a ver, todo listo para iniciar la semana, eso sí que suena bastante interesante, y bastante, pues, hasta cierto punto complicado. Pero a ver, compárteme eso que mencionas.
<chuckles> Sí, por supuesto. Mira, la verdad es que nosotros los sábados, eh, hacemos como un checklist de todas las cosas que nos faltan, ¿no? Tanto del mercado, como de la despensa, como de limpieza, hacemos como una listita, porque el domingo es el día de las compras, invariablemente, porque yo, ya sé que los sábados en la mañana yo ya no tengo nada en el refrigerador. Entonces, pues, me gusta justo hacer esta planeación, hacer mis compras, organizarme, para que el domingo en la tarde mi refrigerador esté otra vez lleno. Esté fíjate que me gusta mucho, por ejemplo, tener ya la fruta picada. Ese es un gran tip que puedo compartir, porque así ya nada más, pues, te la sirves en un platito y te la comes, ya no no tienes que, este, gastar mucho tiempo en pelar la fruta, lavarla, picarla, sino que ya la tienes como lista, ¿no? Este, ese sería una una cosa a lo mejor también me me gusta mucho prepararme con mis básicos, ¿no?, me refiero a, por ejemplo, tener cocidos frijoles, arroz, lentejas, alguna pasta, eh, tal vez alguna pechuga de pollo para ya nada más, este, guisarla, eh, todo eso estos tipos de cosas que me van a hacer la vida mucho más fácil entre semana. Saco simplemente algo que tenga en el refri, eh, le pongo algunas verduritas, lo transformo en algo un poquito como más guisadito y listo. O sea, en 20 minutos yo ya hice mi comida, una comida muy sana, una comida saludable, una comida variada sobre todo y que también te ayuda en el tema, pues, de ahorrar dinero, ¿no?
Okey. Okey. Claro. Guau. Claro, por supuesto. Y en ese sentido también te te preguntaría respecto, primero a la parte de del ahorro de dinero como tal cual lo mencionas, ¿qué tan importante es tener la planeación de de la comida de la semana como tú la tienes para la parte del ahorro? ¿Se ahorra mucho, se ahorra poco o simplemente, pues, se mantienen los gastos iguales?
Fíjate que sí se ahorra mucho porque si tú tienes esta organización, si ya sabes qué vas a preparar en la semana, cuando tú vas a hacer tus compras, te aseguras de realmente comprar lo único que necesitas para cocinar. Porque te voy a decir, a mí me pasaba mucho que antes no tenía una lista de cosas para para comer en la semana. Entonces, cuando yo iba al mercado los domingos, era como de: "Ay, pues se me antoja esto, se me antoja esto, se me antoja esto", se me antojaba todo, porque aparte yo soy muy buena para comer. Entonces, cuando iba al mercado, pues quería comprar de todo porque todo se me antojaba y al final, pues me daba cuenta de que muchas cosas no las usaba, ¿no?, o sea, la verdad es que, pues, eh, son 5 días a la semana y yo compraba como para 10. Entonces, muchas cosas, sobre todo verduras, pues se te echan a perder, porque no te duran mucho aunque las tengas en el refri. Entonces, ahí, pues, desperdicias mucho. En cambio, si ya tienes planeado un menú, pues ya dices: "Ah, bueno, entonces necesito solamente 3 zanahorias, solamente 4 jitomates, solamente 1 cebolla y así". Entonces ya nada más compras lo que realmente vas a necesitar, ¿no? Entonces por eso te digo que mi semana, los viernes o sábados en la mañana, ya termina mi refrigerador vacío, porque yo efectivamente compré únicamente lo que ya sabía que iba a necesitar. Entonces, de esa manera, la verdad es que sí te ahorras mucho dinero y sobre todo también evitas desperdiciar y tirar comida.
Claro. Claro. <chuckles> Claro. Claro y por ejemplo, mm, ¿no hay, o sea, en serio ni un solo ni un solo tomate, una zanahoria adicional que que puedas llevar, es a ese nivel de de exigencia de e ese esa-?, mm, ¿cómo decirlo?, pues sí, ¿ese ser tan estricto con con la lista o si hay algo que que p con lo que pudiesen ser más flexibles?
Pues mira, en la en el en general, para las verduras sí soy así, ¿eh?, superestricta, porque sé que es lo que más se echa a perder pronto, y como sé que al final cada semana voy a comprar, pues, no me preocupa, este, comprar lo mínimo indispensable porque sé que a la siguiente semana, pues vuelvo a resurtir. Con lo que sí soy un poquito más flexible, por ejemplo, es con las frutas, porque aquí en la casa consumimos muchísima fruta, ¿no?, tanto en la mañana, como al mediodía, como en la noche. Entonces, la verdad es que ahí, sí procuro comprar un poquito de más, ¿no?, más o menos le calculo cuánto es lo que estamos consumiendo y, este, y sé que esa también puede durar un poquito más, y también, lo que hago con la fruta es que si veo que a lo mejor, eh, ya se me está madurando, o ya se está quedando cierta fruta, la congelo y de esa manera, pues, también evitas como el desperdicio, ¿no?, y ya luego lo usas para, eh, pues, para algunos licuados, para algunas, este, bebidas, para postres, entonces eh, pues, nunca hay desperdicio en esta casa.
Claro. Ah, okey. Claro. Guau, yo yo no sabía que la fruta se podía congelar pero ahora que que lo mencionas lo voy a intentar. <chuckles>
Sí. Sí, pero mira, este, ahora que lo intentes, fi considera que no todas las frutas se pueden congelar, ese es también es un hecho que yo aprendí pero a la mala. Eh, por ejemplo, la sandía esa sí no se puede congelar, porque cuando la descongelas se hace toda aguada, o sea, como que sí, no, no, pierde totalmente su consistencia. Las frutas que sí se pueden congelar y que quedan perfectas cuando las descongelas son el plátano, la guayaba, el mango, este, ¿qué más? ¿Qué más? Las fre bueno, todos los frutos rojos, las fresas, los arándanos, los, eh eh, ¿cómo se llaman estas? Las frambuesas. Todo eso sí se puede congelar sin mayor problema, pero sí hay otras que, como te digo la papaya, la sandía, esas sí, no la piña sí. Entonces es cuestión de que vayas probando para ver cómo, eh, al descongelarlas pues que no cambien como su textura ni su sabor, porque luego pues no son como nada agradables a la vista y las acabas tirando, ¿no?
Okey. <chuckles> Ah, oh. Okey. Okey. <chuckles> Okey. <chuckles> Claro, sí oye mu muy buena recomendación definitivamente la la voy a aplicar y también quería preguntarte, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, eh, ya compraste tu despensa de la semana, ya fue domingo, ya estás a lo mejor en miércoles, por ejemplo, y de repente te llega una visita inesperada? No sé, este, unos amigos y vienen con sus hijos o su hijo. ¿Cómo cómo te organizas ahí si ya tienes todo calculado?
Sí. ¿Ajá? Sí. Mira, tengo la fortuna de tener una cocina económica muy cerquita aquí donde yo vivo. Entonces, la verdad es que sí, ya me ha pasado que de pronto llega gente y tú dices: "Okey, sí, pásele. Los invito a comer, por supuesto", y te da mucho gusto que lleguen a tu casa, pero dices: "No tengo comida suficiente, ¿qué voy a hacer?". Entonces, eh, pues lo que yo hago es ir a esta cocina económica, compro un poquito más de, pues de lo que tengan en ese día y hacemos aquí como un tipo bufet, ¿no?, o sea, como que saco lo que yo había preparado más lo que compré en la cocina económica, eh, pues, a veces también le completas con con quesadillas, con taquitos de frijoles, como que haces un poquito ahí un mix de todo y buscas cómo arreglártelas. Entonces tengo esa gran fortuna, yo creo que si no hubiera la cocina económica, pues a lo mejor acabaría ahí sí pidiendo pizzas ese día para pore poder compli, eh, completar y, pues, darles de comer a mis invitados.
<chuckles> Okey. Claro. <chuckles> Claro. <chuckles> Y, por ejemplo, la parte de de comer sano, ¿cómo, mm, cómo lo organizas? Es decir, ¿vas con con algún nutriólogo que les haga una dieta a cada quien o más o menos tú vas calculando qué es lo que puede ser? ¿Tratas de equilibrar como que los vegetales, las proteínas? ¿Cómo lo organizas?
Ujú. Sí, fíjate que yo muchos años durante mi mi juventud y cuando estaba a punto de casarme, fui con una nutrióloga, eh, tenía como muchos temas con mi peso, entonces yo quería, este, sobre todo cuando me iba a casar, eh quería bajar mucho de peso. Entonces estuve yendo varios meses con una nutrióloga que me gustó mucho, como el enfoque que ella tenía, porque te no era la típica nutrióloga que te daba así como de: "Hoy vas a comer, este, huevo y y café y un pan tostado", ¿no? O sea, no, ella más bien te enseñaba los diferentes grupos de alimentos y te decía cómo hacer combinaciones para que comieras de todo, no subieras de peso y sí te mantuvieras como bien nutrida. Entonces, la verdad es que como fui tanto tiempo con ella, pues hoy me sé de memoria exactamente como que qué, en qué consiste una buena dieta y cómo, eh, contar estos diferentes tipos de alimentos, entonces yo ya te puedo decir que, por ejemplo, una rebanada de pan es un cereal, que el arroz es un cereal, que el yogur es una leche y así como los diferentes tipos de de alimentos, ¿no? Entonces ya sé qué darles de comer en el desayuno, en la comida y en la cena para que sea una alimentación equilibrada. Entonces, la verdad es que comemos, no tenemos así como d como tantas restricciones de 0 azúcar o 0 harinas porque también son importantes, ¿no? Entonces, lo importante consiste en el balance y en qué cantidades comes de cada uno.
Okey. Ujú. Claro. <chuckles> Claro. Claro. Por supuesto, oye, parece que que lo tienes todo bastante controlado, eso es muy bueno. Y qué qué, mm
<chuckles>
trucos o qué platillos sueles cocinar para que, pues, el el comer sano, precisamente, ya que tú, pues, ya tienes todo ese conocimiento, no signifique pasar horas o gastar demasiado, a lo mejor, en en ciertas proteínas, ¿cómo cómo utilizas e esos conocimientos para para evitar este tipo de situaciones?
Sí, mira, la verdad es que yo soy muy práctica. Te voy a decir que, por ejemplo, casi siempre los lunes en mi casa comemos caldo de pollo con verduras, ¿no?, entonces, ya cocí mi po mi pechuga de pollo con el mismo caldo en el que se cocinó el pollo, pues, es el caldo nutritivo, con el que pongo le pongo las verduras, lo acompañamos con arroz, que es la parte de los cereales, entonces, ahí tiene cereales, verduras, proteínas, eh, se acompaña con tortilla y ese es nuestra comida de los lunes. Y como siempre me sobra pollo, pues ese pollo al día siguiente lo transformo, puede ser en un pollo a la mexicana, en un pollo en salsa verde, en unas enchiladas suizas, en unas enmoladas, donde ahí, pues, tienes la misma proteína, eh, ya tienes las tortillas, entonces, ya nada más haces como la salsita para para bañarlos, y a lo mejor el arroz me gusta, eh, a veces transformarlo en un arroz chino, donde nada más le pico tantita verdurita, este, le pongo a lo mejor a veces un huevo, entonces, como que sí me gusta ser muy práctica, no pasar mucho tiempo en la cocina, y aprovechar todo lo que lo que tengo ¿no?, entonces, con lo que preparé, digamos, para el lunes, podemos comer el martes, pero algo un poquito transformado, un poquito diferente, pero igual de nutritivo.
Okey. Vale. Guau. Guau. Guau, <laughs> o sea, aparte de de lo nutritivo, aparte de tener la planeación ya para la semana, también es una forma de de, pues, de evitar cierto que exista algún desperdicio, más bien. Oye, qué qué increíble, em, me llama la atención la parte de que mencionas del pollo, ¿dirías que el pollo es el ingrediente que más utilizas, o el que nunca te puede faltar, o cuál sería ese ingrediente que siempre que vas al supermercado dices: "Esto, tengo que llevar esto"?
Ajá. Sí, efectivamente el pollo, porque la verdad es que el pollo también te saca de muchos apuros. Por ejemplo, me gusta mucho comprar el pollo así en mi en milanesas aplastadito para hacerlos a la plancha. Entonces, en un día donde es su supercomplicado, que a lo mejor no alcancé a hacer nada de de guisado ni nada, simplemente pongo el pollo a la plancha, lo acompaño con unas calabacitas guisadas, o con unos chayotes con queso panela, o con unos ejotes, y ya tengo una comida igual de completa, igual de sana. Y ese pollo, pues, me salva la vida, porque nada más lo lo ahora sí, que lo marino poquito, lo pongo a la plancha y ya está, es supernutritivo.
<laughs> Guau. Guau, es que en serio, es es sorprendente la habilidad que tienes para transformar los platillos y eso me lleva a la siguiente pregunta, ¿tú consideras que el tener ese tipo de improvisaciones, eh, los conocimientos que ya adquiriste, son parte de, pues, precisamente, haber visitado a tu nu nutrióloga, son parte de de estudiarlo, son parte quizá de de un talento, pues, más natural o o es una combinación? ¿Tú tú cómo lo consideras?
Sí. Pues, te voy a revelar mi secreto. La verdad es que todo lo que yo sé, es gracias a mi mamá, porque, mi mamá siempre tuvo restaurante. Entonces, la verdad es que mi mamá es una excelente cocinera, eh, tiene muchísimos trucos y pues, todos me los ha pasado a mí, ¿no? O sea, muchos yo los viví, cuando vivía en su casa con ellos, eh, pues, veía lo que ella nos preparaba, cómo mantenía los alimentos, cómo los organizaba, cómo hacía las compras, entonces, le fui aprendiendo muchísimo y hasta la fecha, eh, no creas, eh, hoy le pido muchos consejos, eh, muchas recetas, eh, a veces sí es como de, oye, ¿qué puedo comprar para la semana, para que no se me eche a perder? ¿Cómo lo preparo? Entonces, no no creas que el mérito es mío, la verdad es que mi mamá es la que realmente ha estado detrás de este aprendizaje y de de esta de todos estos tips.
<laughs> A ver. Mm. <chuckles> Guau, pues, la verdad es que, muy muy agradable conversación. Muy grato saber de de todas esas recomendaciones, pues, no me queda más que agradecerte por tu tiempo y por compartirlos conmigo. Muchas gracias.
Gracias a ti, me encantó platicar contigo y hasta pronto.